Ayun lang ang medyo unhealthy sa atin. Ayun, medyo unhealthy siya in a way kasi na nagkakaroon ako ng mga cravings. Minsan puro yan pansit kanton gano'n, eh, 'di ba hindi yun healthy? Pero ano naman kapag, ano naman tanghali ganyan, umaga. Eh, siyempre gising yan yung ano ko yung, ah, sina mama ganyan. Ang ginagawa talaga, parang nagluluto talaga sila ng ulam. So, dun naman ako swerte, 'di ba? Pero 'pag kinagabihan na talaga may biglaang cravings. Eh, siyempre ang pinakamadaling lutuin, cup noodles or kaya pansit kanton. Oo, ganun. Medyo ano siya, medyo unhealthy parang nagbabawi na lang talaga ng umaga tapos ano, kapag gising ako ng umaga ha kasi minsan nightshift ako. Minsan talaga hindi na ako kumakain ng ano umaga. Kasi, ah, natutulog na lang ako parang ganun nalang yung, ah, nangyayari. Pero kapag gising naman ako nandiyan naman sina mama na pag tinatanong anong gusto ko. So parang dun nga ako ano do'n ako swerte. Kaya parang, yung routine ko talaga at some point, ah, medyo healthy din siya. Bukod lang dun talaga sa cravings ko na, ah, medyo unhealthy, gano'n.
Bakit anong hilig mo? Mm. An ah. Noodles. Ta oo, tama. Mm. Oo. Hindi naman siguro palagiang unhealthy, 'di ba?
Na saktuhan lang, <laughs> kapag talagang may cravings. Mm.
Saktuhan lang, or Saktuhan lang, every night lang. <laughs> Hindi, joke lang oo pero 'di ba ano nakaka kumbaga yun yun yung mga food kasi ngayon pangmadalian na, eh, gusto natin pangmadalian pero alam mo na, na ang food ay isang factor din na, ah, dapat, ah, healthy yung pinapaloob natin sa katawan natin, maliit na bagay yun pero ang laking-laki ang laki ng naitutulong sa ating sarili, sa ating pag, ah, glow glow ng skin and pagiging productive. Kasi kasi minsan, ah, kung unhealthy yung kinakain natin hindi tayo nakakapag-isip ng masyad nang maayos, 'di ba? Oo, kaya instead kaya na noodles or cup noodles, what if kung fruits nalang kainin mo kung nagke-crave ka?
Mm. Yes. Mm. Oo. Mm.